Hola, ¿cómo estás?
Eh, muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy bien también. Oye, este, fíjate que, pues, yo he estado como en una etapa en que estoy saliendo de la universidad, y pues he tenido como un constante, como pues sí, de una visto un constante cambio con respecto como al sistema educativo. Y y yo me preguntaba cómo esta parte de de ¿cómo crees que ha cambiado la educación con la con la tecnología? ¿Cuál es tu opinión acerca de ello?
Ah, pues mira, yo creo que, como muchas situaciones en la vida, la vida misma es un constante cambio. Y y y los modelos de aprendizaje definitivamente tienen que ir adaptándose a las a las circunstancias. Eh, yo creo que, lejos de de separarlas, siempre hay que evaluar qué ventajas puede traer a a un modelo de educación y cómo adaptar, y cómo convertirlas en en en herramientas. Y y y en reforzar un proceso que, de por sí, es es, este, pues, es un reto, ¿no? El el hacer que nuevas generaciones aprendan a a pensar, desarrollen su creatividad
Claro, sí. Okey. Okey. Sí. Claro. Claro.
y hagan todo esto. Eh, no está peleado, desde mi punto de vista, no está peleado con la incorporación de la de la tecnología que
Claro. Claro, claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Eh, a adelante. Ujú.
Sí, yo yo vaya yo yo al menos en en mi experiencia, yo he sentido que pues desde desde la educación como muy básica, que la primaria y así pues yo yo he visto que pues uno empezaba como con estos con lo que era empezaba a ver como estos dispositivos electrónicos que eran las tablets, porque yo me acuerdo que hubo una transición en la escuela que que era de de de, pues sí, de cuadernos de de de de de escribir de más ondas y hasta que se empezaron como a implementar estas plataformas nuevas donde ya ya necesitábamos como usar recursos, eh, pues tecnológicos en este caso, pues plataformas de donde venían este re eh, que que lecturas, ejercicios de matemáticas, este y pues creo que como en ese entonces como niño, pues se te hace algo muy interesante y pues sobre todo, pues pues muy didáctico, ¿no? También creo que es una parte que se me hace como muy muy didáctica, entonces siento que sí, pues de cierta manera sí ayuda y en en cambiar un poco el enfoque, quizá, pero a un a un punto positivo. Creo que ahora, pues lo más como moderno ahorita lo que se habla más, pues es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y y estos estos chatbots que nos ayudan como pues a realizar este tareas, este, como, pues sí, más que nada, pues ChatGPT, por ejemplo, creo que es el más común y yo yo recuerdo que la universidad lo usaba este para. Me sorprendió mucho cuando vi que me ayuda a realizar ejercicios de matemáticas que me tardaba mucho tiempo, este, llevándolas a cabo y sí, fue como un abrir de ojos para mí muy grande. Y pues igual, creo que es una una cosa como muy, eh, pues que sí ayuda, pero pues a la vez como que si hay cierto dilema ético, por así decirlo, de que ya no se sabe si si uno realmente hace las cosas a conciencia o o ya abusa mucho de de este tipo de de tecnologías, ¿no? Pero sí sí sí, entonces, ¿qué opinas al al respecto?
Ujú. Sí. Sí. Claro. Ujú. Sí, pue eh, eh Creo que creo que, este, sí, ese es el reto, justamente, como decía encontrar la la parte positiva. Claro que hay hay riesgos como como mencionados ahorita la parte ética. O sea, que tú pues estés presentando, digo sobre todo en los estudiantes, ¿no?, presentando trabajos o cosas en las que no no intervinieron. Ese es un tema. El otro riesgo, eh, pedagógicamente hablando, yo observo que es que si se abusa, eh, pues limitas la la creatividad y y y el esfuerzo que hay que desarrollar en en los estudiantes. Pues para para que piensen, ¿verdad? Para que definan una solución y demás, pero, eh, creo que que si lo combinas y y realmente se saca ventaja es valiosísimo, porque empiezas a tener yo así he definido la-la inteligencia artificial es mi mi muy propia, eh, descripción es como ponerte o tomar esteroides o ponerte un exoesqueleto ¿no? O sea, sigue siendo tú mismo, pero ahora tienes un potencial mucho más amplio de hacer cosas que que a lo mejor no no dominas muy bien o o de hacer cosas mucho más rápido, que si las hicieras en los modelos tradicionales y al final creo que eso es bueno. Yo creo que el reto es encauzar a que se use, eh, siempre pensando que es una herramienta y no una sustitución.
Claro. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Claro. Ujú. Okey. Sí, claro. Ujú. Ah.
Si dejas al estudiante. Ah, pues mira, aquí le escribo y es una cosita mágica.
Claro, sí es
Y me va a dar todo sin que yo me esfuerce en lo absoluto. Creo que ahí es donde caemos en un en un escenario incorrecto. Pero si logras encausarlos a que mira, tú, eh, sigues siendo el que determina y el que piensa, incluso, para, deter desarrollar un prompt
Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Claro.
pues, tienes que pensar y tienes que estructurar correctamente, eh, las ideas y lo que le vas a pedir a a a a una herramienta para que te te dé algo, ¿verdad? Y además, lo que te da tiene que pasar por por un proceso
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo.
de revisión porque no son, o sea, son inteligentes porque nos entienden, porque pueden procesar muchísima información de manera simultánea, al o pero, hay muchos errores todavía en los resultados que te presenta.
Claro. Sí. Sí, sí, es es muy cierto. Sí, todavía, au aún no hay un creo yo que todavía no hay le falta mucho a la inteligencia artificial como para ser s muy perfecta o para llegar como a un escenario como como nos lo pintan las películas, ¿no?, como las la las las de ciencia ficción, acá de <chuckles> hasta acá un poco como las de Terminator, ¿no?, un, u un un estilo de de esas ondas, pero sí, todavía hay bastante, este, pues cosas por por Por pulir, ¿no?, y y pues sí, creo que, bueno, ya hablamos aquí un poco como que de esas ventajas que que trae la tecnología en el aprendizaje, este, me gustaría saber si, ¿hay alguna tecnología o herramienta que a ti te que te guste o haya funcionado bien como para para estudiar, para aprender algo?
Sí, sí, claro, este, pues bueno, yo creo que todo mundo o o o o todos los que andamos, usando un dispositivo y estamos en internet tarde que temprano ya usamos ChatGPT, que es el caballito de batalla ahorita de todo el mundo, yo he usado Notebook LM también me me me, parece muy interesante la capacidad que tiene para sintetizar y procesar volúmenes de información, este, me ha parecido bueno y, eh, yo soy tecnólogo, me dedico también a la parte de de de de TI de desarrollo y ahorita, pues, Copilot ha sido mi mi mano derecha, empiezo a a a a delegarle ya, eh, parte del trabajo
Claro. Okey. Okey. Okey, claro, sí, sí, sí, sí.
y y por eso me atrevo a decir porque sí sí sí he estado interactuando de manera muy continua, definitivamente, ah, pues, tiene una capacidad, repito de de de de de entender, de desarrollar cosas que a ti te llevaría un poco más de tiempo, pero hay errores, al final tienes que saber, lo que te está haciendo y lo que te está dando y y en mi caso muy particular
Okey. Claro. Claro, claro.
Eh, pues tengo experiencia en esta parte de tecnología, en el desarrollo de de de de código, en el conocimiento de varios lenguajes.
Claro, claro.
Y esto es lo que a mí me permite aprovechar estos, este, lapsos que en muy poco tiempo, eh, una inteligencia artificial me entrega un código, que yo me tardaría más en hacer, yo directamente, pero
Claro. Sí, sí, sí.
tengo que estar haciendo ajustes, eh, de bugueo, como se dice en el argot técnico.
Claro. Sí, sí, sí, sí.
Porque no es un algo mágico. O sea, no te entregan algo que solo lo tomas así literal y lo pones en cierto lugar y ya funciona perfectamente, ¡no! Hay muchas muchos detallitos, pero aún así, ahora el tiempo en lugar de estarlo yo desarrollando desde cero, el tiempo lo invierto
Sí, sí, sí, sí.
en depurar lo que me está dando y aunque es es tiempo al final de cuentas, eh, los avances son más rápidos. Definitivamente. Entonces, sí son las tecnologías que a mí me han llamado la la atención, principalmente, ¿tú cuáles cuáles has has utilizado?
Claro. Sí, sí, sí. Este, pues va vaya igual yo yo t yo también, este, pues creo que pues vaya, somos compañeros de de TI de de de tecnología, yo también me dedico a a esto, entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que me dices con respecto de que, pues no es como que una herramienta mágica de nada más, este, usarlo y y sirve perfectamente, sé que al final de cuentas nos puede servir como un borrador o una forma de poder empezar, este este, algo con con respecto como a código y luego pues pues sí, es a es adecuar ese código porque sé que a veces no puede ser el el mejor el mejor código o el más eficiente o el más, este, óptimo, ¿no?, de acuerdo porque al final de cuentas, pues la la la inteligencia artificial no no tiene el contexto, ¿no?, de de de de de esta herramienta, y este y yo también
Sí. O del objetivo que tú buscas.
Justo, exacto, exacto, exacto. Y por ejemplo bueno, hay una herramienta que a mí, este yo haya utilizado, yo también me gusta me gusta mucho la música, soy soy músico y también me gusta como mucho explorar este este todo este panorama que como de herramientas de de música, y hay una herramienta que se llama Moisés Moisés AI y
Mira. Claro. Ah, okey.
y esta herramienta en un inicio, lo que hacia era era separar. Tú le tú le dabas una canción, un archivo de una canción y lo que hacía es que te separaba, este, por por pistas por stems cada cosa de la canción, que la batería, la voz Sí, claro to
Ujú. Ya los instrumentos, tod lo que lo que se ve así visualmente como distintas líneas de audio, ¿no?, me imagino, de los de los separ okey, que interesan
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Sí, exacto, como cada cosa aislada por su cuenta, entonces eso se servía mucho, por ejemplo, si uno quería como sacar, eh, cierto arreglo de cierta canción o como a la mejor como hacer un un un uno su propio cover entonces usabas tú la voz de la del del de la canción, entonces, vaya, esta plataforma ha tenido como mucha mucha mucho crecimiento y ahorita yo he estado viendo que ya puedes crear o ya sí ya puedes crear canciones a partir de algo que tú le des, entonces, eh, yo vi un video, no no lo he probado, pero yo yo vi un video en el que, este, la persona del vídeo le da un un una grabación de una guitarra, entonces él él cargaba esta grabación y ya, lo que sí es que nomás configuraba de que: "Ah, me gustaría que tuviera una batería, que la batería fuera un poco más, este, no sé, más rápida o más lenta", entonces ya él configuraba la digamos la la descripción de la batería y entonces se la generaba, entonces, ya ahí, este, ya tenía pues un un un un como un contexto, pues de la batería sin sin la necesidad como de tener un baterista ahí a la mano o a veces sin la sin el conocimiento de tocar el instrumento, ¿no?, entonces ya ya te servía muy bien como para tener esa esa base y, por ejemplo, también, este pues sí, podías agregarle que también más instrumentos, que a lo mejor, este, que un bajo, que un, este, un una un una una melodía de de de voz, entonces, al final de cuentas, este, puede que eso no sea como el resultado final que de de de la de la canción porque sí, el pues aquí
Ujú. Ujú. Qué interesante. No, pero te da muchas ventajas y te acelera el proceso.
Exactamente, ¿no? lo lo que estamos diciendo de que, pues, te acelera el proceso, te te da una te da una base. Entonces, a fin así de ya tienes como una ventaja bastante grande y, más que nada, pues, optimizando los tiempos, ¿no?, de que, este, ya ya ya tenemos una idea de de alguna canción que que que nosotros quisimos hacer.
Pero
Entonces, este, pues, sí, entonces es me pareció bastante bastante interesante. Entonces, creo que, pues, es como una una una herramienta que, pues, me me me me me gustó mucho. Y bueno, hablando con volviendo al tema de de de código, ¿tú crees que se habla mucho, no? Como de ese tema de que de que la inteligencia artificial pueda reemplazar a nosotros como personas y y demás, entonces
Claro. Mm, yo creo que no. Yo creo que aún no estamos en esa etapa. Y regresando un poquito al tema central, en la educación, no creo que para nada estemos todavía en un punto donde va a reemplazar al profesor, más bien, eh, tanto profesores como estudiantes, creo que se van a poder apoyar para acelerar ambos los procesos que les tocan, revisiones, eh, del lado del maestro, preparación de material, etcétera, y del estudiante, pues, igual, dar respuestas de una manera más rápida, apoyarse para que sus trabajos y sus cosas sean de mejor calidad. Pero, eh, yo creo que yo creo que, no. Y en los trabajos, tampoco sigue, eh eh, escuché una frase y me gustó: "La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial". Esa esa esa sí la creo que ya esté muy cerca. Este, pero bueno, pues, eh, me dio mucho gusto conversar contigo respecto a este tema y me parece que, pues, va para largo el el el debate y el y el integrar todas estas herramientas a nuestra vida cotidiana.
Claro. Sí, a la educación. Claro. Sí. Claro. No. Okey, sí. Sí, así es, correcto. Igual, mucho gusto, también me me dio mucho gusto conversar contigo y, pues, sí, a ver qué qué más, este, cosas nos resultan con estos nuevos avances tecnológicos y más en en la parte de tecnología. Nos vemos.
Así es. Hasta luego.